Ja, komisch auch, ja.
Und dann muss man auf dem Graslauf weiterlaufen. Also, das ist schon ganz komisch.
Mhm. Ja, es ist seltsam. Aber das kenne ich von Frankreich auch 'n bisschen. Also, diese pf die da gibt's dann manchmal gibt's, äh, äh, Fahrradwege, die hören dann auch einfach auf und dann denkst du dir: „Ja und jetzt, wo soll ich jetzt hin?“ <laughs> Ja, so so halt weiter auf der Straße fahren oder ja, mhm.
Ah ja, hm. Ja. Das ist komisch. Ja, das ist, also Ja, hast du da auch dein ein, ähm, besonderen besondere Parks und wo du gern hinfährst oder mit 'nem Fahrrad?
Also, ich muss ganz ehrlich sein, bis jetzt ist mein Fahrrad wirklich mehr so 'n, äh so 'n Mittel zum Zweck, ja. Also, ich ich tue das dann, s vor allem, wenn ich in die Stadt fahre, benutze ich es. Ich benutze es eigentlich e eher weniger, um um jetzt so wirklich, damit ich Fahrrad fahre. Das ist sehr selten, dass das vorkommt.
Mhm. Ah, okay. Ja. Ah, wunderbar. Na toll, das hat mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir hören uns bald.
Ähm, ja. Gleichfalls, ja.